No, ma infatti è è una bella sfida e q mi sta piacendo, dall'alto che io sono comunque una persona amatori cioè, un amatoriale, non ho studiato scrittura, anzi <chuckles> non avrei mai detto, quando studiavo italiano nelle scuole superiori, che avrei mai fatto una cosa del genere, uhm, sto cominciando ad apprezzare molto di più, proprio, <clicks tongue> ehm, la scrittura, magari, quel che c'è dietro ai film e alle storie, no, proprio l'idea di quel che si dicono dei personaggi, di come reagiscono in tutto, di come è stato ideato. Comincio a darci molto più peso ed essere anche molto più critico.
Mh.
Uhm, è possibile che, magari, un dialogo che una volta trovavo bello, ora lo trovo banale o magari, mhmm, come dire, mhmm, strumentalizzato po a far passare un concetto. Quindi, non è molto naturale e e funzionale, no, son cose che noto un po' di più.
Sì, è chiaro. Mh. Ci sta, perché comunque in questo momento hai un'attenzione diversa all'altro punto di vista. Magari, in passato, ti sei trovato solo dall'altra parte della medaglia, oggi che sei dall'altra faccia della medaglia, è inevitabile che noti anche la cura con cui viene descritta un'immagine, quindi è è normalissimo notare cose che normalmente prima non avresti mai notato, quindi le tro lo trovo assolutamente comprensibile, ci sta tutto.
Esatto. Ehm, nel bene e il male. <chuckles> Purtroppo, ultimamente, vedo più male che bene, ma quando vedi le cose fatte bene, e adesso hai un po' più di coscienza di causa, ehm, ti ti rimangono molto più impresse, secondo me. Quando vedi una cosa
E e s Ah-ah. Mi sembra assolutamente normale.
proprio scritta bene, dici: "Eh, mamma mia, 'sta cosa qua, è è da è da copiare quasi, no, è da rubare." <chuckles>
Hai anche più contezza di quello che è lo sforzo, no, stando dall'altro lato, quindi è inevitabile che tu riesca ad apprezzarlo, insomma, r in un modo differente, come magari, altri non riescono a fare, insomma, allo stesso modo. Sicuramente, il tuo primo ricordo, che ti ha fatto amare l'arte, e che oggi ti sta facendo coltivare questa passione, ti ha ti ha sbloccato, quindi il tuo gruppo di amici è stata di grande fonte di ispirazione, mettiamola così.
Eh, certo. Certamente. Oh sì, <chuckles> diciamo di sì. I pu i po le povere cavie son state di buona ispirazio
tutti, poi, tra l'altro, ma va bene lo stesso. <inhales> Io ti ringrazio per il modo in cui mi hai parlato del tuo ricordo, perché, il fatto che abbia fatto nascere una passione così importante in te, che ti ha fatto, insomma, ritrovare la scrittura come, uhm, tuo punto di lavoro quasi, no, è veramente molto bello.
È g giusto così. <sniffs> <coughs>